ครับ พอดีว่าพึ่งเปลี่ยนงานครับ แล้วทีเนี้ยไป ไปเริ่มงานใหม่อะครับ แล้วทีเนี้ยงานใหม่อะ คือเป็นตำแหน่งที่แบบเราไม่เคยทำมาก่อนอะ แล้วเราไม่ค่อยคุ้นเคยด้วยอะครับ ทีเนี้ยคือมัน มันเกี่ยวกับงานขาย อย่างเงี้ยเนาะ ซึ่งเราไม่เคยทำในส่วนนี้เลย อย่างเงี้ย แล้วอย่างเงี้ยอยากจะขอคำแนะนำหน่อยครับว่า เราควรจะเริ่มต้นยังไงดีครับ?
ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ ค่ะ ค่ะ แสดงว่า ที่คุณบอกว่าเริ่มเป็นงานขายเนี่ย คือไม่เคยมีประสบการณ์ในการขายมาก่อนเลยใช่ไหมคะ แบบนี้?
ครับ ใช่เลย ก็โดยส่วนตัวแล้วทำงานเกี่ยวกับแบบว่าหลัง แบบ back office มาตลอดเนาะ แบบทำเกี่ยวกับ อ่า ไอที อะไรต่าง ๆ หลังบ้าน อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราไม่เคยไปหน้าขายเลย อย่างเงี้ย แล้วอย่างงี้การที่เราไป ต้องไปปรับตัวเกี่ยวกับงานที่เนาะ มันต้อง อาจจะต้องมียอด ต้องอะไรต่าง ๆ อย่างเงี้ยครับ ผมก็รู้สึกว่า ส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่า เออ มันท้าทายนะ อีกส่วนหนึ่งก็กดดันพอสมควรเลยครับ แบบเนี้ยเราควรจะเริ่ม เริ่มต้นยังไงดีครับให้แบบทัศนคติเราแบบปรับไปได้? หรือว่าเรามีแบบว่า อะไรที่เราต้องปรับตัว บ้างไหมครับเกี่ยวกับงานพวกนี้อะครับ?
อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา ค่ะ อือฮึ อืม เห็นด้วยค่ะ ค่ะ ก็เข้าใจความรู้สึกเลยนะคะ เพราะว่าการที่อยู่ดี ๆ เราทำงานที่อาจจะถนัดมาก่อนเนาะ แล้วก็ถูกเปลี่ยนมาเป็นตำแหน่งที่ไม่เคยทำมาก่อน แล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้นะคะ ทีนี้เนี่ยในส่วนของประสบการณ์ในการทำงานเดิมเนี่ย พอจะมีทักษะอะไรเดิม ๆ ที่เราเคยทำเนี่ย ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งใหม่เนี่ยมีบ้างไหมอะคะ?
ครับ อือฮึ ครับ โดยจริง ๆ แล้ว ก็ทักษะ ก็มีเกี่ยวกับเนาะ การใช้คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆ การคำนวณเกี่ยวกับการ แล้วก็การใช้ Social media อะไรอย่างเงี้ย ก็พอมีทักษะอยู่บ้างครับ แต่ว่าทีเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องการขายของ อะไรอย่างเงี้ย ก็ยัง คืออาจจะมีมาบ้าง แต่ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองอะครับ คือแล้วตำแหน่งงานใหม่ อย่างเงี้ย ก็อาจจะมีในเรื่องของการทำยอดขายด้วย อะไรต่าง ๆ ด้วย อย่างเงี้ย ซึ่งเราก็รู้สึกหวั่น ๆ นิด ๆ นะครับ ทีเนี้ยมันจะต้องทำยังไงดีครับ ให้ดูแบบว่าให้เราแบบไม่ตื่นเต้น หรือว่าให้เราปรับตัวเกี่ยวกับการที่เราจะทำยอด หรือว่ารับแรงกดดันได้ยังไงดีครับ?
อือฮึ อา อืม ค่ะ อืม อืม อา ค่ะ ค่ะ ค่ะ เข้าใจเลยค่ะ คืออะไรที่เราไม่เคยทำเนี่ย ส่วนใหญ่อะทุกคนก็จะเป็นเหมือนกันนะคะ เป็นเรื่องปกติเลยค่ะ ก็คือเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะ เพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนเนาะ อะไรที่เราไม่เคยพบเห็นมา มาก่อนเนี่ย พอมาเจอเราก็จะรู้สึกกังวลเป็นธรรมดานะคะ เริ่มต้นเนี่ยอาจจะค่อย ๆ ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายก่อนนะคะ ให้เรารู้สึกมีทัศนคติที่ดีกับงานใหม่นี้มาก่อนว่า ที่เราได้งานใหม่มานี้เนี่ย ข้อดีของงานเนี้ยมีอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ในส่วนของงานหลัก ๆ แล้วก็ความรับผิดชอบที่เรามีเนี่ย ถ้าเกิดว่า เราสามารถที่จะนำไปปรึกษาหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงาน นะคะ ที่เขามีประสบการณ์มาก่อน ในส่วนที่เราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจใช่ไหมคะว่า งานตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มยังไง เราจะใช้ประสบการณ์เก่าช่วยได้ยังไงให้ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นอะไรแบบนี้ล่ะค่ะ ดีกว่าไหมคะ?
ครับ อือฮึ อืม ครับ ครับ ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม ครับ ครับ ครับ อือฮึ ครับ ก็คืออย่างงี้ครับ บางทีก็หวั่น ๆ เรื่องการแบบว่า คือเริ่มงาน เริ่มงานวันแรกเนาะ ใน ใน ในฐานะ ในบทบาท ในหน้าที่ใหม่ ๆ อย่างเงี้ยครับ ซึ่งบางทีผม ผมก็รู้สึกประหม่านิดหนึ่ง แต่ว่า อ่า โดยส่วนตัวก็มีทำการบ้านมาบ้างเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการขาย อะไรอย่างเงี้ย สกิลในการ อ่า โพสต์ขายตาม Social Media อะไรเงี้ย ก็พอมีอยู่บ้างครับ ทีเนี้ยอาจจะนำมาประยุกต์ใช้นะครับ แต่ว่าก็ยังลังเลครับ แบบว่าบางทีก็ เราก็กังวลแบบว่า บางทีเวลาเราเจอลูกค้า อย่างเงี้ย แล้วเราแบบอาจจะไม่กล้าคุย หรือว่าอาจจะไม่กล้าขาย อย่างเงี้ย อาจจะพูดไม่ค่อยเก่ง อย่างเงี้ย แล้วเทคนิคในการพูด อะไรอย่างเงี้ย พอจะมีแนะนำบ้างไหมอะครับ?
อือฮึ ค่ะ อืม อา โอ้โฮ เป็นเรื่องที่ดี ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ คือโดยปกตินะคะเวลาในส่วนของงานขายเนี่ย หน่วยงานหรือองค์กรทั่วไปเขาก็มักจะมีการอบรมเป็นพิเศษสำหรับพนักงานขายนะคะ หรือว่าอาจจะมีคู่มือหรือไกด์ แล้วก็อาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานของเราเนี่ยค่ะ ที่พอจะสามารถที่จะแนะนำ หรือว่าฝึก เทรน อ ฝึกฝนให้เราก่อนได้ อะไรแบบเนี้ยนะคะ ที่ตำแหน่งที่คุณทำอยู่ตอนเนี้ย มีในส่วนของการฝึกอบรมบ้างไหมคะ? หรือว่ามีคู่มือ หรือว่าหัวหน้าแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่สามารถที่จะมี เอ่อ การประชุมโครงการ หรือว่าในการที่ฝึกงานให้เราเนี่ยน่ะค่ะ ไม่ทราบว่ามีไหมเอ่ย?
อือฮึ ครับ อะฮะ ครับ อืม อืม ครับ อืม ก็จริง ๆ แล้วในส่วนของการอบรม ก็มีในระดับหนึ่งเนาะ ในเรื่องของแบรนด์ ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เนาะ ซึ่งก็ ก็ยังต้องเรียนรู้อีกเยอะ ผมก็ใช้วิธีการที่แบบว่า อ่า อาจจะเป็นการจด อะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งบางทีก็ เราก็ถ่ายรูปเก็บไว้ หรือว่าเราก็จดเอาไว้เนาะในการแบบเทคนิคต่าง ๆ หรือบางทีผมก็อัดวิดีโอไว้อย่างเงี้ย ซึ่งพวก
ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ อืม อา ดีมากเลยค่ะแบบนี้ ค่ะ
เทคนิคต่าง ๆ เหล่านี้ก็แบบว่า ก็ลองประยุกต์ใช้จากอันเก่า ๆ แบบว่าที่เคยเรียนมา ที่เคยแบบทำงานมา อย่างเงี้ยครับ แล้วอย่างนี้แบบ
อืม ค่ะ
กังวลอย่างเดียวเลยครับ เรื่องแบบว่า เอ่อ เกี่ยวกับพอทำงานในส่วนของแบบการขาย หรือว่าในตำแหน่งใหม่ ๆ อย่างเงี้ย ผมก็รู้สึกประหม่าครับ เพราะว่าบางทีการที่เรา บางทีในช่วงแรก ๆ ที่เราอาจจะทำยอดไม่ค่อยได้ อย่างเงี้ย คือ อย่างนี้คือเราจะช่วยแบบว่า บางที มีอะไรบ้างไหมครับ ที่จะช่วยให้เราแบบคลายความเครียดลงจากการที่เราต้องทำยอดตามเป้า หรือว่าพอจะมีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับ ที่เราจะทำให้เราแบบไม่เครียดเวลาที่เราขายไปแบบได้ไม่ถึงเป้าหมาย อะไรอย่างเงี้ยครับ? อา
อืม ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ จริง ๆ แล้ว เนี่ยในการ เริ่มต้นงานนะคะ ทางหน่วยงาน หรือบริษัท หรือว่าองค์กรต่าง ๆ เนี่ย เขาก็จะมักให้เราทดลองงานในช่วงแรกก่อน ใช่ไหมคะ แรก ๆ เนี่ย ก็อาจจะเป็นการที่ให้เราได้เรียนรู้งานก่อนนะคะ ช่วงแรก ๆ เราอะ เนื่องจากว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์มาเลยเนี่ย
ครับ อะฮะ
ทาง หน่วยงานเนี่ย เขาก็มักจะเข้าใจ แล้วก็โดยเฉพาะเพื่อน ร่วมงาน หรือว่าหัวหน้างานแบบนี้ นะคะ การที่ขอ คำแนะนำจากเขานะคะ หรือว่าช่วงที่มี การพัก อ่า พักผ่อน หรือว่ามีการพักทานอาหาร อย่างเงี้ย เราก็ใช้ช่วง เวลานี้นะคะ ปรึกษา หรือว่าขอคำแนะนำจากเพื่อน ร่วมงาน แล้วก็มีเวลา ที่พักผ่อนช่วง อาจจะมีการผ่อนคลายด้วยการ ฟังเพลงเบา ๆ ที่เราชอบก่อนนะคะ เพื่อให้รู้สึกผ่อน คลายก่อนที่จะเริ่มทำอะไรที่เรารู้สึกว่า อืม มันกลายเป็นแรงกดดันอะไรของเราหรือเปล่าแบบนี้นะคะ แล้วก็แน่นอนว่า ช่วงเริ่มต้นเนี่ย ให้ทำใจ ให้สบายได้แบบในระดับหนึ่งเลยนะคะ เพราะว่าเป็นงาน ใหม่เนาะ ก็ทุกคน ส่วนใหญ่ ก็จะเข้าใจน่ะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการ ถ้า ที่เรามีความเข้าใจตรงนี้ ก็จะ ท สามารถ ทำให้เราเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายได้บ้างนะคะแบบนี้
อืม ครับ อืม ครับ อา ครับ อืม ครับ ครับ อือฮึ ครับ อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ ครับ ครับ แล้วอย่างงี้ คือในการขายจริง ๆ แล้วโลกทุกวันเนี้ยมันก็เปิดกว้างเนาะ แล้วผมก็กังวลอีกเรื่องหนึ่งเลยครับในการขายของ ขายอะไรต่าง ๆ เพราะว่า คือในการขายต้องบอกว่าบางทีก็ไม่ได้มีแค่คนไทยอะ คือก็มีคนต่างชาติ อย่างเงี้ย แล้วแบบในการสื่อสารต่าง ๆ มันก็อาจจะแบบเป็นปัญหาหลักเหมือนกันนะในการที่เราจะขายของอะไรได้ อย่างเงี้ยครับ ซึ่งก็พยายามอยู่ครับ อย่างเงี้ย คือพอจะมีเทคนิคไหมครับ? ที่เราแบบว่าสามารถขายของให้คนที่แบบต่างภาษา หรือว่าคุยกันแบบ เอ่อ คนละภาษา อย่างเงี้ย ให้แบบเข้าใจได้ง่าย หรือว่าพอจะมีทริก หรือว่ามีเทคนิคในการเรียนรู้ หรือว่าช่องทางอะไรไหมครับ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในด้านเนี้ยอะครับ?
ใช่ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ ในลักษณะ ในส่วนของเรื่องภาษาเนี่ย ตอนนี้ก็มีพวกแอปพลิเคชันนะคะ แล้วก็ อ่า การ โปรแกรมที่ช่วยแปลภาษาโดยเฉพาะนะคะ อย่างบาง บางแอปเนี่ยนะคะ ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ แล้วก็สามารถให้เขาเนี่ยช่วยแนะนำวิธีที่ติดต่อคุยโดยที่แปลภาษา ข ส่วนตัวของเรา ใช่ไหมคะ ภาษา อ่า ที่เราใช้ประจำเนี่ย คุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ย ให้เป็นภาษาต่างประเทศ แล้วก็ในแนวทางธุรกิจได้เลยค่ะ แบบสบาย ๆ เลยค่ะ อันนี้ก็สามารถให้ทางแอปพลิเคชันช่วยเหลือเราได้เลย ตอนนี้เทคโนโลยีเยอะแยะมากเลยค่ะ อันเนี้ยให้สบายใจได้เลยนะคะว่าช่วยเหลืองานตรงนี้ได้แน่นอนค่ะ แล้วก็ลองแบ่งงานเป็นส่วนเล็ก ๆ ก่อนนะคะ เริ่มทำทีละส่วนเนี่ย อ่า เราจะติดต่อ ลูกค้ารายนี้นะคะ อาจจะเป็นรายเล็ก ๆ ก่อนนะคะ คุยกันง่าย ๆ ก่อน แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีช่วยแปลภาษาเนี่ยก็จะช่วยได้ดีเหมือนกันนะคะแบบนี้
ครับ ครับ อะฮะ อืม อืม อืม อือฮึ อืม ครับ อืม ครับ อะฮะ อืม ครับ ครับ อือฮึ อืม อืม ครับ ก็เป็น โอ้โฮ ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะแบบว่า เอ่อ พอ พอเรามาแตกเป็นลูกค้าเล็ก ๆ ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับ บอว่า เพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบคิดกังวลเนาะ เพราะว่ายอด บางทีแบบยอดรวมมันเยอะ อะไรเงี้ย ซึ่งการที่เราเอา เอามาแตกเล็ก ๆ ก็น่าสนใจครับอันนี้ แล้วอย่างงี้อะครับ บางทีที่เรามาใหม่ อย่างเงี้ย แล้วเพื่อนร่วมงานก็ใหม่อะครับ อย่างงี้เราควรที่จะ มาวันแรกเราควรที่จะแบบ เอ่อ มีเทคนิคในการแบบพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน หรือว่า อ่า มีอะไรที่แบบเราจะละลายพฤติกรรม อย่างงี้ บ้างไหมครับ? ที่แบบว่าเราจะแบบ ทำให้เราแบบปรับตัวได้รวดเร็ว หรือว่าเพื่อนร่วมงานแบบสามารถคุยกับเรา แล้วก็แบบว่า อ่า แนะนำตัว อะไรเงี้ย กันได้แบบง่าย ๆ ที่แบบพอที่เราแบบฝากฝังตัวเอง แบบเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีอะครับ
อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ คือเทคนิคเบื้องต้นนะคะ ส่วนใหญ่เนี่ยการที่เราจะทำความคุ้นเคยกับคนที่เราไม่ได้รู้จักมาแต่แรกหรือว่าคนแปลกหน้า อะไรแบบเนี้ยนะคะ ถ้าเกิดในอนาคตเขาจะมาเป็นทีมงานของเรา เป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ย เราอาจจะสามารถที่จะชวนคุยในส่วนของพฤติกรรม หรือว่าส่วนที่ชอบ หรือว่าความเหมือนของเราน่ะค่ะ อย่างเช่น อาจจะถามเขาว่า เรา อ่า เพื่อนเรากับเราเนี่ย มีก่อนหน้าเนี้ยได้ทำงานที่ไหนมาก่อน? ทำงานแบบเดียวกันไหม? มีภูมิลำเนา หรือว่าโซนที่อยู่อาศัยที่เดินทางมาไกลใกล้มากน้อยแค่ไหน? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราคุยไปเรื่อย ๆ มันจะมี ช บางจุดที่เชื่อมโยง ความเหมือนน่ะค่ะ พอมีส่วนหนึ่งที่เกิดมีความเหมือน อย่างเช่น เขาอาจจะชอบศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการขาย แล้วก็คุณก็รู้สึกว่า โอ้ ตรงนี้คุณก็สนใจเหมือนกัน อา "แนะนำให้เราได้ไบ ได้ไหม?" อาจจะถามเขาเป็นในเชิงแบบเนี้ยนะคะ เพื่อที่จะทำความคุ้นเคยกัน เนาะ ให้เขาได้แบบว่าช่วยแนะนำเราด้วย มันก็จะนำพาไปสู่การต่อยอดบทสนทนา แล้วก็ความรู้จักคุ้นเคยได้มากขึ้นน่ะค่ะ ดีไหมคะแบบนี้?
ครับ อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ อะฮะ ครับ อือฮึ อือฮึ ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับ อืม ๆ ครับ เข้าใจ เข้าใจแล้วครับ อือฮึ ครับ โอ้โฮ ดีเลย แล้วบางทีที่แบบ ถ้าเกิดว่า มีคนที่แบบไม่ชอบเรา อย่างเงี้ย แล้วเราไปครั้งแรก เราควรจะวางตัวยังไงดีอะครับ? ถ้าแบบเขาเหมือนจะไม่ชอบ อย่างเงี้ย อะฮะ ครับ
ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ คือบางทีเนี่ยการที่ตอนแรกเราอาจจะ ม มองหน้ากัน แล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ดีต่อกันเนี่ย ก็เราอาจจะวางเฉยก่อนค่ะ แล้วก็ถ้าเรามีอะไรที่มีน้ำใจแบ่งปันให้เขาได้เนี่ย ความดีของเรา ความมีน้ำใจ อย่างเงี้ยค่ะ ก็จะสามารถละลายพฤติกรรมที่เขาอาจจะมีการต่อต้านเราได้ ค่อย ๆ ผ่อนคลายไปได้นะคะ แบบนี้ ลองดูนะคะ ค่ะ
อือฮึ ครับ อือฮึ ครับ อ๋อ ดีมากเลยครับ ครับ โอ้โฮ! วันนี้ได้ความรู้เยอะเลย ได้ข้อมูลป่างต่าง ได้แบบว่า ได้แชร์กัน ก็รู้สึกว่าต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะครับวันนี้
อืม ค่ะ ยินดีมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ